Si, si c'était c'est pas simple de revenir après un long voyage. Et puis, heu, effectivement, il y avait, heu, un peu le le choc, heu, culturel. Heu, à l'inverse, heu, quand je suis partie, je pense que j'attendais rien puisque je savais pas, heu, où j'allais et j'étais juste dans la découverte et je m'imprégnais un petit peu de toutes les sensations et tout. Et là, au retour, mais on revient en zone connue. Hem, il y a il y a quand même un côté extrêmement agréable à revenir, heu, chez soi et d à d enfin on retrouve on retrouve une partie de son identité, comme tu disais, et puis, heu, ben voilà, là, on peut être, heu, on peut comprendre toutes les conversations, être com com heu, comprises à 100 % et tout ça c'est qu c'est quand même chouette, hein. <laughs>
Mmh. Ouais. Mmh mh. Bien sûr. Mmh mh. <laughs> Mais tu avais utilisé le français pendant cette période ou pas vraiment? Enfin, bien sûr, pour peut-être rester en contact avec ta famille, mais au quotidien, heu, comment ça se passait?
Ça dépendait ça dépendait un peu des périodes. J j'ai rencontré certains, heu, franc français ou francophones, heu, avec qui, heu, on échangeait en français du coup, mais, hem, il y avait des moments où c'était vraiment, heu, j'étais que, que, qu'en anglais, ouais. Et heu, ça, c'était fatigant au début surtout.
Mmh mh. D'accord. <laughs> Oui, mais c'est un bon apprentissage parce que, heu, tu es obligée de parler anglais tout le temps, donc c'est un bon exercice, heu, pour apprendre la langue.
Ouais, ouais, ouais. Non, non, c'est sûr et puis tu tu vois, quand tu commences à rêver en anglais ou avoir quelques bribes de souvenirs de rêve, heu, en anglais, tu es là: «Ah waouh! Dingue!» <laughs> C'est que ze <chuckles> Ouais, c'est
Ah! Oui. <laughs> Des fois, à ce stade-là c'est c'est énorme, vraiment
heu, là, c'est là, où je me rendais compte qu'effectivement d'être avec pas de français, ça m'aidait à à augmenter mon niveau, heu, plus rapidement, je pense.
parce parce qu'on a tendance Ouais et tu as perdu un peu ton français ou pas du tout? Un tout petit peu, est-ce que
Dès dès qu un petit peu pendant l'année hein, parce que là maintenant ça y est, j'ai tout retrouvé, mais, hem, <laughs> mais le c'est l'anglais que je perds. Heu, <laughs> mais ouais, ouais, si c'est vrai. <laughs> Ouais. <chuckles>
<laughs> C'est <laughs> c'est comme là, tu m'as dit, heu: «Straight to the point,» heu, tu vois? Est-ce que c'est, heu, il y a des expressions qui te viennent peut-être plus naturellement en anglais, maintenant?